Mmh. C'est un peu compliqué à choisir parce que moi j'aime bien tout. Autant j'aime bien, heu, voilà les les champs dans les paysages de campagne, c'est très tranquille genre, heu, c'est juste des champs, des prés et puis une vieille voie ferrée qui traverse. J'aime aussi, hem, les sous-bois ou même les forêts profondes. Heu, qui me m'apaisent bien et ouais, pareil la m la mer, c'est super apaisant d'être assis face aux vagues, heu, dans le sable. Ça effectivement, c'est aussi quelque chose de très apaisant alors, heu, lequel vraiment serait le numéro 1 pour moi? Là je sais pas si
Mmh mh. D'accord. OK. Ah ouais. Tu as pas spécialement de tu as pas spécialement de préférence, tu aimes bien tout?
non, ce serait compliqué. Là comme ça, j'ai envie de te dire l'océan mais bon, tu me dis: «Tu as l'océan et tu perds tout le reste», heu, ça me manquerait donc heu, c'est un choix un peu difficile.
OK. Tu es un couteau suisse de de la nature. Tu aimes bien tout et tu as du mal à choisir. OK.
Un peu ouais, c'est ouais, un peu ça.
OK. Est-ce que tu as vu, heu, d'autres bénéfices à part la réduction du stress sur le fait justement d'intégrer, heu, toujours- heu, enfin le maximum, heu, possible, heu, en relation avec ton quotidien- de toujours intégrer une petite part de nature? Est-ce que tu vois un effet aussi, heu, sur ton sommeil par exemple, ton alimentation et cetera ou c'est uniquement, heu, le stress?
Ah. Pour le sommeil, bah si c'est une grande balade en nature, bah je pense que c'est parce qu'il y a aussi la fatigue forcément d'avoir roulé et d'avoir marché et sinon, heu, bah la sur la respiration. Parce que j'ai j'ai des voies respiratoires assez sensibles. Ce qui fait que j'ai souvent le nez partiellement bouché, heu, ou alors les les bronches un peu prises carrément. Je fais des allergies. Ouais, en général quand je suis en pleine nature ou alors à encore mieux à la mer, là, je respire beaucoup beaucoup mieux ouais. Peu pourtant j'habite en campagne, hein, mais, mmh.
D'accord. Mhm mh. D'accord. Ouais et là, tu vois une différence? OK. Donc tu as vraiment, hem, tu as vraiment des bienfaits collatéraux en fait avec ce ce cette intégration de la nature, heu, dans ton quotidien?
Ouais. C'est ça. Alors qu je vis même pas en ville et pourtant je je constate une grande différence entre je suis à la maison et heu, je suis, heu, en forêt ou à la mer. Alors à la mer en plus il y a les embruns, ça ça aide bien. Mais ouais rien que ça alors s'il y a d'autres gens qui sont, heu, sensibles un peu au niveau respiratoire, heu, je pense que ça peut faire que du bien.
Mmh mh.